Ah perché ce ne se ce n'erano altri? <chuckles>
Il secon Ed erano 3 dietro. Quindi il primo, okay. Che comunque dici: "Perché questo sta col braccio da fuori? Cioè non c'è tutta sta necessità di dimostrare che ti sei fatto un tatuaggio, ma pazienza".
Certo, s
Il secondo è che, magari può essere un problema, non voglio giudicare però, era completamente peloso. <chuckles>
Okay. No. Oddio.
Sì, sì, sì, cioè aveva la peluria che gli partiva dal collo praticamente al petto, che gli usciva tutta fuori dalla camicia, quindi considera che io, uhm, come si magari può sentire dall'accento, sono napoletana, no, quindi sono campana, per cui tu, immagina il classico stereotipo del pelo con la catena d'oro che esce dalla camic
<giggles> Sì, sì, si sente. E beh certo, d ehm, una una bru cioè un una combo un po' strana ecco, e esatto.
Sì, una scena non molto carina da vedere, ecco, diciamolo in maniera gentile. E ultimo, non per importanza, scende con le stampelle. Cioè tu vai a ballare in discoteca
Oddio, in una discatic in una discoteca con le stampelle?
con le stampelle? E vedo questo tipo altissimo con ste stampelle che s'arrabatta a stare in piedi e dico: "Ma dove sono capitata stasera? Ma chi me l'ha fatto fare a me?". La mia amica mi guarda, il mio amico mi guarda per dire: "Ma che hai combinato?".
<giggles> Come per dire: "Ma cosa abbiam fatto?". Esatto. Ma, ehm, quindi, uhm, la cosa che ti ha colpito di queste pers cioè, che alla fine non è stata una persona, son state 3 persone che ti hanno colpito in modi diversi, ehm, c'è stato un momento, ehm, preciso in cui hai capito, ehm, che sarebbe cambiato tutto?
Macchè. No, no, l'ultimo che sce Dimmi, dimmi. Oppo sì, è stato mhmm, è stato adesso te lo racconto perché non ti voglio rovinare la sorpresa.
Sì.
L'ultimo che scende aveva le stampelle. Tieni a questo. Comunque facciamo la fila, i miei amici scioccati io dico: "Non vi preoccupate, sotto controllo". Entriamo. C'è mio cugino, quindi mi sento serena. Entriamo, avevamo un bel privé devo dire, abbiamo saltato la fila, quindi fin qui, almeno ci è andata bene.
Sì. <chuckles> Esatto. Ah! beh.
Ehm, e insomma iniziamo un po' a bere e e quindi l'animo si fa un po' più sereno, no, perché si sa, un goccino ti aiuta a stare un po' più leggera con la mente, non peraltro, non eravamo ubriachi, eh, eh, c'era quella leggerezza giusta.
Sì. Giustamente. Certo, certo, ehm, solc tanto quel goccio di più di alcol.
Fintanto che